なんか居酒屋みたいな感じですか？バルみたいな。
あの、ま、と、何て言うんでしょう、ん、トラットリアみたいな、わりかしその、何かこう、レストラン過ぎず、ま、ちょっとこう、砕けてる感じの、そんなお店でした、はい、はい。
うんうん。 うんうんうんうん。 ああ。ええ、めっちゃいいですね。わあ、現地のそう言う店って素敵ですね。うーん。
はい、何かこう、あの結構、イタリアに行った時にこう、いかにも、あの観光客が行く店に行った時に、全然美味しくないやと思って、ショックを受けた事が、結構あったので、それとも、もう対比があったので、余計美味しいって感じたのかもしれません。
うんうんうんうん。 はい。 ああ、うんうんうんうん。 わ、いいな。なんか他にどう言う料理食べました？
はい。 他ですね、何かやっぱり、サラダっぽい物を、食べたりとか、後、何か結構、それに合わせて、何かこう言うワイン飲めみたいな、何か、何言ってるか、イタリア語なんで、あまり分らなかったんですけど、どうも何か、勧めてくれてるらしいぞ、みたいな事は、何かこう、何となく、分かるみたいな、はい。
うんうんうん。 へえ。 はい。 ああ。<chuckles> ええ。ええ、いいですね。なんか現地の、あのワイン
はい。 はい。
なんか食べ物に合うワイン勧めてくれるの、めっちゃいいですね。
はい。 はい、めっちゃ良かったです、何でこんなに、何か、見知らぬ日本人数人に、何か優しくしてくれたのか、良く分からなけど。
うんうん。 <chuckles> へえ。あの、店員さんもね、珍しいお客さんだったんで嬉しかっ ですね。うんうん。
ああ、だったのかもしれません、何か、あの、おじさんでした、いいい人のいいおじさんって感じでした、何か、やたら色々話しかけくよう、殆ど何言ってるか、分からないみたいな。
ええ、そうなんですね。 わ、いいな。 <chuckles> わ、分かんないですよね、言語が違ったら。へえ、でも素敵。なんか、サラダとかも、野菜って、ちょっと違うじゃないですか、イタリアと。うんうん。なんか変わった野菜とかってありました？
はい。 はい。はい、そうですね、はい。 はい。 あ、違いますね、向こう、はい、はい。 えっとですね、何だっけな。ちょっと苦みがある。なんか最近、日本でも作ってるんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、とかが入ってたような気がします。
うんうんうん。 へえ、何だろ。うん。うん。何だろう、ケールとかですかね。
あ、いや、えっとですね、なんか結構苦みがある、なんか、なんか名前が難しくて、ちょっと覚えてないんですけど、はい。日本でもなんか、最近作ってるって言うのは、なんか、あのニュースで見た事があります。
うん。 へえ。 あ、そうなんですね、凄い、食べてみたいです。
はい。 はい、是非是非って言っても、なんか、どれだって言えないんで紹介出来ないんですけど、はい。
うん。 色とか-色とかは何色でした？